"Mama, gusto ko maging singer." Wa gi mga gano'n. Oo. Eh, hindi naman siya marunong kumanta. <laughs> Sabi ko "Ay, naku, huwag ngayon, parang hindi kaya." <laughs> minsan ginagano'n ko talaga. 'Yong hindi, hindi ko siya dinedegrade or hindi ko siya, ah, inaano. Pero siyempre sinabi ko rin naman na sa ngayon hindi pa puwede. Kasi kailangan mo munang mag-practice. Kasi nga hindi nga siya marunong kumanta, amina alam naman niya 'yon, um, alam naman niya 'yon. Kumbaga aware naman siya na talagang hindi siya marunong kumanta. Pero gusto niya daw talaga. 'Di sabi ko "Eh, 'di napag-aaralan naman ang pagkanta," sabi kong gano'n, "Eh, 'di gusto mo, kung gusto mo talaga puwede kang mag voice lesson." 'Yong ang kung anong puwede na. Tapos minsan nababago na naman. Parang gusto naman niya maging chef naman. Oo, ang dami talagang naiisip talaga na na alam mong hindi lang iisang bagay 'yong 'yong gusto niyang maging paglaki. 'Yong grabe 'yong pangarap na maram a ang dami niyang gustong maabot talaga, na hindi ko naman hinahadlangan kasi 'yong pagkakasabi ko rin naman 'yon ano, inaasar ko lang talaga kasi siya.
Wow! Mm. Hmm. Mm, mm. Tama. Mm. Oo. Ah. <chuckles> Oo. Mm. Mm. Hmm. Tama. <laughs> Oo. <laughs> Oo. <inhales> Ang cute. Mm. Mm, mm. Oo. Mm. Ayun. Mm. Hmm. Tama. Mm. <laughs> Oo. Oo. Hmm. Mhm. Mm. Mm. Ayun. Oo. Mm. Tama. Oo. Mm. Pero ano, mas maganda na 'yong may pangarap. Sabi mo nga libre lang naman mangarap, bakit naman hindi, 'di ba? Kung gusto niyang maging ano, ah, singer, 'di ba, taray. Pero ang ganda niyan. Oo. Pero ikaw ba sa tingin mo 'no, bakit kaya may mga taong katulad no'ng tito no'ng asawa ko 'yong parang alam mo 'yon? 'Yong, "Huwag kang mangarap nang mataas." Gano'n 'yong mga sinasabi. Ano ano kaya sa tingin mo 'yong nasa isip nila?
<laughs> Mm. Totoo naman. Kaya nga, 'di ba? Mhm. Singer? <chuckles> Oo nga. Oo. Oo. Puwedeng depende kasi sa pag-deliver ng salita, eh, 'di ba? Kung seryoso, puwedeng katulad ng friend mo na concern or puwedeng, ah, realistic, tulad ako kasi no'ng sinabi ko hindi naman seryoso, eh. So, puwedeng parang binubukas lang niya 'yong isip niya na hindi mo talaga kaya 'yan. Puwede ka namang mangarap ng iba. Pero sabi ko nga sa 'yo depende sa pagsabi niya. Kung may punto na talagang parang nanghahamak, medyo iba na 'yon, 'di ba? Iisipin mo talaga masyado kang minamaliit or baka naiinggit ka. So 'yon 'yong mga tingin ko na ano, na puwedeng, ah, dahilan or mga iniisip siguro nila. Ikaw ba, mayro'n ka bang ibig gustong idagdag do'n?
Hmm. Mm, tama. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Oo. Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Tama. Hmm. Ayun. Mm. Hmm.